Farmi un bel caffelatte. <chuckles>
Geniale.
Mi faccio un caffelatte che riempie
Rabbrividisco, ma è geniale. <chuckles>
sazia giuro, giuro, sazia, a me e eh lo so, mi gratifica, so che sono gusti, tu adesso ti sei raggelato, va bene eh sì, però mi gratifica molto, mi tira anche su di umore e in c in alcuni casi ti dirò, e soprattutto smorza tantissimo la fame.
Sì. Eh? Pure. Cioè <chuckles> <sniffs> Eh. Ah-ah. E allora hai trovato il sacro Graal, diciamo così. <laughs>
In un certo senso mettiamola così, è anche facile da preparare a casa perché, sì al bar lo trovi, ma anche facile da preparare a casa ti dirò.
Tra l'altro eh certo che che ci vuole. Okay, ho capito. Ottimo, bene, vabbè l'importante è che uno trovi la la sua modalità che e se e poi alla sera quindi non hai tanta fame.
Sì, sì, s Sì. Beh, dipende, perché se me lo faccio verso le 5, poi alle 8, 8 e mezza, ho fame. <chuckles> Comunque diciamo che la placa un po', l'acquieta, ehm, le voglie emotive secondo me si possono riconoscere facilmente, più o meno, secondo me.
Ah okay. <chuckles> È passato comunque del tempo. Mh. Mh, e dimmi un po', com'è? In che modo?
Eh, perché la voglia emotiva è la uhm, per esempio la pigrizia porta a mangiare. Non so se
Ah.
eh, ti è mai capitato, ma la l la pigrizia porta a mangiare, secondo me. Quando ti annoi
D perché no, il il eh beh certo è è facile andare dal frigorifero.
Eh sì, la noia, dici: "non so che cosa fare", non lo so magari può capitare in quei giorni in cui, uhm, non so, se non hai il classico lavoro
Mh. Ormai le serie televisive le ho finite tutte <chuckles> dici: "ormai". <chuckles>
se non hai il classico lavoro da 8-9 ore al giorno o magari, uhm, fai un part-time o magari sei anche solo in ferie, no, e la tua routine quotidiana è un pochino sfalsata
Eh. Mh.
può succedere che hai questa fame emotiva, uhm, o meglio data dalla noia, data la dalla pigrizia, allora mangi, e poi c'è anche la fame nervosa, quella ansiosa
Eh Sì.
che però io non ho, perché non perché io non sia mai nervosa o ansiosa, ma perché per me proprio l'ansia l'ansia, il nervosismo eccessivo mi blocca lo stomaco, me lo chiude proprio, quindi l'ultima cosa che voglio è mangiare. <chuckles>
Mh. Ah, e quindi niente. <chuckles> Certo ho capito, funziona in quel modo lì e quindi
L'ultima eh sarebbe eh, a volte vorrei avere un po' più di ansia perché così, mi terrei più alla larga certe cose. Invece no, non succede.
Ah-ah. <laughs> Certo, sì Potrebbe essere una soluzione. Ma senti invece che mi dicevi del mhmm di questo caffelatte alle 4 e mezza, alle 5 ecce mhmm e inve vabbè, e potrebbe invece essere una soluzione anticipare di molto la cena? Alle 6?
Sì! <chuckles> Mh! Allora